Вот ты реально заряжаешься энергией. То есть, а, в городе катаешься на велике и я быстро устаю. А, залетаю в лес, я как будто бы, я не знаю, как будто кто-то меня подключил к вай-фаю или, или кто-то запитал меня с с батарейки, я так: бу, пора ехать. <chuckles>
Мгм. Да. М-да. Прям с языка сняли, да мгм. <chuckles> Точно такое же ощущение, да?
<chuckles> Так странно, но и при этом, как-то не знаю, может просто это н наша такая, наша зона. Наверно, мы всю жизнь- то есть имеется ввиду тысячелетиями- да, как бы на уровне генов жили в этой зоне, да, скажем, лесной и природной, наверно, поэтому нас это так прям заряжает постоянно, понятия не имею, честное слово.
Мгм. Мгм. Ну да. Да-да-да. Мгм. Ну да. А если вот вернуться, а, н к, например, к совсем коротким, а, вот, э, зарядка, например, по утрам, там буквально десятиминутная. Ам, тут, ну, тоже бывает, она настолько заряжает. Ты вроде бы и действуешь, э, что-то активно предпринимаешь? Мгм.
Мгм мгм. Ну, кстати говоря, да, да. Просто имеется ввиду, тут что у нас? Это самая простая циркуляция кро крови до мозга, да, туда-сюда доходит. И вуаля.
Да. Мгм. И всё. И ещё бывает, э
Вуаля. Весь секрет просто в том, что нужно подвинуться подвигаться чуть-чуть, да?
что когда вот, эм, уже какое-то сложное ты себя переборол, что-то сделал, ну вот с утра же неохота, вот так тока проснулся и какую-то зарядку делать. И если ты этот шаг уже сделал, тебе как бы с другие задачи уже даются легче. Я вот это замечал. Это, например, э, зарядка или там на гвозди, например, заставить себя встать с утра и постоять немножко. И, э, потом уже следующие задачи, кажется ну, довольно простые, как бы, да. А если начать с кайфушки Мгм. А, ну вот, э, такие доски зн и гвозди торчат, и на них встаешь.
Мгм. Ну верно, верно, верно. Ну ну. Ну ну. А, про про про гвозди- это вы что имеете ввиду? Типа как м массажные, массажные для ног или чтобы повисеть? А, окей окей окей. Я понял.
Как в доски саду. Да. Не нет, это вс вставать на них. Это как можно как, э, аппликатор Кузнецова. Похожая штука. Мгм.
Я понял я понял я по У меня просто этот был, э, получается, э, резиновая такая типа штучка, которая как бы тоже, да, н по ней топать можно. Она тоже вот такая вот массажная, одним словом. Она, кстати говоря, очень прикольная. Сначало не удо Кстати говоря, она мне и в принципе доказывает такой интересный, э, скажем, концепт жизни. То, что вначале очень сложно, непонятно, неприятно. Со временем привыкнешь и у тебя просто отлично.
Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Да.

Ну типа того, я не знаю, на самом деле. Мне самое главное то, что мне было весело и чтобы это обязательно было в динамичное. Например, вот, э, мне в основном сейчас очень сильно нравится, а, бег и этот еще, а, просто велоспорт, потому что с велоспортом всё очень-очень, <chuckles> ну легко, одним словом.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ам.
Т куда захотел, туда и заехал, одним словом. Вот это вот меня еще что главное интересует, то, что постоянно всё меняется.
Ну да, и М, бегом иногда далеко не убежишь, то есть, э, как-то всё равно понимаешь, что нужно возвращаться, да, а на велике, да, вот действительно можно уехать. Я тоже практикую такую, э, тему, что на ве на велосипеде уезжаю немножко дальше и там уже гуляю. Когда вокруг дома уже всё от отгулял, так сказать, все районы узнал.
Д да, а на велике можно хорошо так заехать. Мгм. Можно, можно. Мгм. Ну, так и делаю на самом деле. Даже иногда просто можно на велике, даже на метро сесть, в принципе, если оно есть. Где-нибудь какое-нибудь конечную такую эту как это ее называется, вагончик, доехать вообще до самого другого конца и немножечко за город выехать и обратно потом приехать. Такая еще есть прикольная идея для прогулки.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мне еще нравится, э, ходить куда-то подальше, как в походы однодневные, чтобы не убиваться там на а иногда, да, я тут в Европе, и, к сожалению, у нас тут запрещено ставить палатки и прочие такие. Но можно использовать как
О, круто. С ночевкой? М. Там, кажется, вроде какой-то з этот закон, да, типа из разряда нельзя ставить палатку, которая то ли выше, то ли ниже деревьев, чего-то такого там было, если я не ошибаюсь, да?
Да з везде и штрафы. Мгм. Мгм. Ну вот я точно не знаю, но, м, палатки, в общем, запрещено. Там оно немножко в каждой стране отличается. А, но что не запрещено, это как этот, э, бивакзак. Такой этот как, э, он такой, м, ну, над, э, землей практически не выделяется.
Мгм. Мгм, мгм. Понятно.
То есть это как просто мешок, это больше как спасательный мешок считается, что если ты где-то в горах, а, попал как бы в непогоду, например, и не успел спуститься, то ты вполне можешь этот мешок открыть, в него залезть как бы, ну и переждать непогоду, переночевать например. И, э, вот пол я вот таким образом выкручиваюсь и иногда устраиваю себе такие как, э, челленджи немножко выбраться и переночевать.
Прикольно. Да, это я даже сейчас вот как-то посл слу слушаю вас, да и думаю, немножечко хардкорно попахивает. Знаете так? <chuckles>
Мгм. Не не нет, я очень <chuckles> щадяще всё это провожу. То есть не не ухожу на неделю, ничего. Просто, а, приезжаешь куда-то, уходишь, а, 1 ночевку, спускаешься вниз потом. Э, чем это интересно, что, м, когда ты просто на 1 день приходишь и уходишь, ты пропускаешь самые красивые моменты.
Мгм, мгм. Понятно. Ну это верно. <clears throat> Закаты и рассветы. Мгм.
Потому что закат и рассвет, да, ты у ты уже где-то внизу как бы, и вот самого такого не достаешь. Да, мгм.